んと話をね、聞いて欲しいんですけど、今、あの、大学院で、その、まあ、ヨーロッパの大学院でその研究とかしてるんですけど、その、うちの指導教官？まあ、あの、上司に当たるような人の、先生なんですけど、まあ、ま、だんだん慣れてきてはいるんですけど、未だにやっぱその先生に、その指導教官になんか、自分の意見というか、うんぬん言うのがまだちょっと怖くて、うーん、なんかちょっと難しいなって、どうしたらいいのなんか、そうなんすよね。結構、まだナーバスになっちゃうんすよね、話す時に。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああああああ。 ナーバスで、はい。それは、あの、やはり研究内容とかそういう感じの相談なんすかね？意見というか。
はい。 そうですね、ま、研究内容、ま、ミーティングとかを定期的にするんですけど、ま、ミーティングとかは結構だんだん慣れてきたというか、ま、あの、よく、ま、たいま、対等っちゃ対等なところもあるので、研究の話をするときは、まま、たまにやっぱちょっと、ま、それでもまだ怖いんですけどね。うん、それよりかは、なんかもっと日常会話的な話とか、あとはなんかその、お願い？なんかその、なんか、けんなんか、例えば、その遠征を行く時、その出張ですね。出張行く時とかにお金の話とかを、いろいろ先生にしないといけないんすけど。うん、なんか、お金の話をなんか、自分からガツガツ言ってなんか、うん、<chuckles> なんか、うん、そうそうそう、なんか、変な風に思われたりしないかな？とかちょっと思ったり、変なことも想像したりしちゃったりするんすよ。それが結構、お大きいかな？よくありますね。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい、はい。 はい。 はい。 あは、なるほど。うーん。 なるほど。じゃあ、いわゆるほ本業っていうか研究関係に関しては、ミーティングをする時はそれほどプレッシャーを感じないけれども、どちらかというとそういう経費精算とか
うん。 うん。
プライあの、研究す対象とは全然別な話の時に、緊張感を感じるっていうイメイメージですかね？
そうですね、なんか、例えば最近だと、あの、なんかその、自分ちょっとずっとラップトップ？欲しいな、なんかちょっと来月来月じゃない、来年にそのはい、日本にその、出張いにちちょうでその、ワークショップで発表したりする予定が入ってるんですけど、自分なんかラップトップ持ってないんですよね。で、そのラップトップとかをなんか、買ってもらうまでは行かなくても、なんかその、なんかなんか研究室が持ってるものの借りれたらいいなとか思ったりするんですけど、なかなかまだ言い出せなくて、<chuckles>「うーん」って感じなんすよね。まだ言ってないんすよね、そういうこととかも。
はい。 はい。 あ、パソコンがね、はい。 はい。 はい。 なるほど、はい。 手配してもらってね。 あ、はい。 おおおおおお。 うん、必要なものを、あ、その要求することもできないとなると、結構ちょっとまずいですね、状況的にはね。
うーん、ま、そうなんすよ、多分向こうからしてみたら、ま、言って欲しいんだろうなとか思ったり、な、頭の中で理解はしてるんですけど、うん、なんかちょっと遠慮しちゃうというか、我慢しちゃうというか、うん、我慢できるとこはなんか我慢してしまいがちなところがあって、ほんとはなんか、もっと素直に、そういったお金のこととか、ま、その、しっちょう費が、あの、必要だったら言わないといけないしとか。うん。はい、そうなんすよね。
はい。 はい。 うんうん。はい。 はい。 はい。 それははい。それは例えば、そういうタイプの、そういう形で上司を持つのは初めての経験なんですか？
いや、あの、日本の大学院にいるときは、また、別の指導教官の方がいて、ま、でもその方は、ま、結構なんか、フレンドリーというか、結構話しやすいタイプの人だなとは思ってて、ま、結構そういう問題はあんまりなかったのかな？とは思うんですけど、やっぱ今の指導教官が、あの、ドイツ人なんですけど、ま、そのドイツ人うん、うーん、ドイツ人って結構、その、な「自分の意見をはっきり言う」ってよく言われるんですけど、まさに、そのような、まさにそういう、ぶザ・ドイツ人みたいな感じの人なんですね。うちの指導教官が。
はい。はい。 はい。 あああ。 はい。 なるほど。 はい。 外国の方ですね、はい。 あ、はい。 <chuckles> タイプなんす あ、はい。はい。
ど、ほんとに最初の1年目とか、ほんとになんか、ミーティングするたびにすごい胃がキリキリするというか、うーん、ぬ、で
<smacks lips> はい。 結構責められるような状態なるんですか？
うーん、責められる、な、そうですよね、なんかすごいポジなんか例えば、研究のミーティングとかする時に、なんかポジティブなことをばっか言われるんじゃなくて、結構その、ひま、理不尽なことは言ってこないんすけど、批判的な言葉とか、批判的批判的？ま、結構そういうフィードバックとか多くて、ま、結構、最初は結構メンタルいかれてたというか、<chuckles> そういう感じであって、ではい。うん。だんだん慣れてきたんですけど、未だにやっぱそういうのが残ってるんすよね。
はい。はい。 はい。 なるほど。 はい。はい。 いや、辛いですね、それはね、確かに。うん。 言葉のはい。 ああ、言葉の問題は大丈夫なんですか？
あ、言葉の問題もありまま、そこは改善してきてはいますけど、未だにそういうのもあるっちゃありますね、そういうやっぱ、ぽと僕はまだ英語が完璧ではないので、うん、そういう問題もちょっとありますね。
改善してきてるんですね。 ああ。 はい。あ、英語でやり取りされてるんですね。
あ、そうですね、はい。
あ、そうすると相手の方も英語は母語じゃないんですよね？ドイツ人ですから。
あ、そうですね。あの、そうですね。ただ、まあ、向こうの方は、まあ、英語母語じゃないですけど、まあ、結構、うん、まあ、流暢に喋られてると思いますね。まあ、アクセントはありますけど、ま、それは多分皆さんアクセントがあるんで、うん、そこは、まあ、あんまり文句は言えないというか、はい、そうですね。
はい。 あ。 なるほど。 一般的に言うとその母語じゃない英語をを話す方っていうのは、その何て言ったらいいんしょう、話し方がかなり率直、ストレートになるきらいがあるような気がするんですよね。
ああ、なるほど、すなるほどなるほど。ま、そうですね、そうかもしれないですね。確かに英語、まあ、僕も英語そんな、もうお互い英語が母語じゃないので、多分なんか細かいニュアンスが、つた伝わりづらかったり、そうですね、なんか、<sniffs> 逆に細かいニュアンスを伝えづらかったりするんで、ま、結構そにダイレクトにものを言っちゃう
うん。 うん。 はい。はい。 あ、はい。飛んでますよね。 はい。ええ。 はい。
ことはあるのかもしれないし、向こうもそうですね。そういうことかもしれないですね。うん。
はい。 ええ。あの、まずは、あの、そうですね、気になっているのは多分、ご自身の意見を言った時に、それが要は、否定されるような部分が気になるんですかね？それとも意見を言われてしまうのが嫌なんですかね？それ、あるいは言い方なんでしょうか？
ば、そうん。 うん、そうですね、ま、多分僕がなんか、怖がってるのは、ま、なんか、へ、迷惑をかけたくないみたいな気持ちがやっぱあって、あの、日本人的なあれだと思うんですけど、うん、だからミーティング時は結構自分がガツガツ、自分の思ってること言っても、ま、迷惑かけるというか、ま、それはもう、し研究を進める上で必要なことなんで、ま、そこはだんだんなんか、ハードルが下がってきたというか、自分の意見を言うっていうところでは、まあ、だんだん慣れてきてはいるんですよ。ただやっぱり、うん、そういった日常会話とか、そういったちょっと、あの、事務的な内容？そうですね、事務的な内容、その、申請書類がうんぬんかんぬんとか、で、なんかその、お願いをする時に、やっぱちょっと、まだ抵抗感があるというか、うん「迷惑をかけたくないな」みたいな、変な感情が働いてしまうんすよね。
はい。 あっ、あ、はん、うん。 日本人的ですね、確かに、はい。 はい。 はい。 はい。 慣れてきたんですね。うん。 はい。 はい。 うん。 事務的な内容。 はい。 はい。 はい。 はい。 それはやっぱりお金がかかる局面が一番強いんですかね？お金を出していただく。
あ、でもそうかもしんないすね。うん、そうかもしんないす。やっぱ、そういったお金関連、その、ゆっちょうひのお金返してくださいとか、ま、そ、あとは備品買ってくださいとか、ほういう関連がやっぱり、うん、ま、こっちのその、お金事情、まあ、その事務手続きとかその、よくわからないっていうのもあったりするんで、そういうのも、相まってやっぱ、うん、まとまあ、そうですね「ちょっと怖いな」というか「迷惑かけたくないな」みたいな、変な気持ちが働いちゃうんすよね。
ああ。 はい。 はい。 はい。 はい。 なるほど。 ああ。 あの、その上司の方っていうのは、例えば、研究に対して、あなたがやりたいと思う研究に対して積極的にこう、なんて言ったらいいんでしょう、支援してくいただけるようなタイプなんですか？
ああ、どうなんですかね。なんか、わかんないんすよね、そこも。っていうのは、あの、なんか先生によっては結構、すま、研究分野にもよるかもしんないすけど、けっきょ積極的にその出張とかを行かせるような指導教官もいて、ま、日本の日本でお世話になった指導教官は、どっちかとそういうタイプなのかな？と思ってて結構積極的に、その、ま、その生徒というか、学生をうん、その先生側から「行ってみたらどう？」とか結構言うタイプなんで、だからうちの先生はなんか「あんま、そういうの好きじゃないんかな？」とか思う節もあって、本当になんか、必要じゃ必要な出張じゃないと認めてくれないっていう印象があるんですよね。だから同僚もそんなにしょっちゅう出張行かないんで、だからそういうのもあります。
ああ、はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 支援してくれるような、はい、はい。 ああ、なるほど。 はい。 なるほど。 なるほど。そうすると、じ今の上司の方は真意がわから見えないんですね。
そうですね。まあ、ただあの、ま、それこそ日本、あの、来年の3月に日本に出張するっていう話したんですけど、ま、それは、ま、話した時に、ま、最初だからちょっと抵抗あったんすけどね、その「飛行機代どうなるんですかね？」みたいな、<chuckles> 日本までの飛行機代なんてめちゃくちゃ高いんで、うちから。うん、うん、あ、でも、ま、結構そこら辺はポジティブな回答とかしてくれたんで、ま、だから、ま、僕がその、し日本に出張してその講演するっていう、ま、ちゃんとした理由があるから、そういったところは結構
うん。 はい。 はい。 はい。 高いすね、はい。 はい。 はい。 はい。
支援してくれるっていうのが分かったのは大きいんですけど、ま、そうですね、まだ、その飛行機代について、一回質問してまだ返ってきてないんで、せい正式な回答が。<laughs> また聞くのまた聞くのなんか、急かしてるみたいで嫌だなって思ってる、今日この頃なんすよ。
はい。 が、来てないんすか。<chuckles> ええ、あ、はい。 確かにプレッシャーありますよね、そこはね。うん。 はい。そうですね。そうするとやっぱやっぱ探りを入れながら、ちょこちょこちょこやっていぐしかないですよね、そういう場合はね。
ま、そうですね。だから、あの「に <groans> 日本の <chuckles> 飛行機どうなってますかね？」みたいなちょっとそうですね、ま、聞かないと向こうも忙しいから忘れ忘れてるかもなみたいなことも、思ったりするんすよね。うーん。
うん。 <laughs> はい。 ありますよね。 あとは文章ででお出しになるのはいかがですか？口頭でプレッシャーを感じるんであれば。
文章、あ、メールとかですか？
「これお願いします」ええ、「これお願いします」っていうような感で。ええ。
あ、なるほど。うん、ま、確かにメールはあの、うん、ハードル下がりますね。その心理的な。うんうん。
そのほうが プレッシャーないすね。はい。はい。うん。そういう形に、ちょっと探りを入れてかないと、相手の真意がわからないと、なんともやりようがありませんもんね、まずは。
そうですね、ま、ちょっとメールしてみますね。 ま、そうですね。ま、ちょっと色々と、ま、会話をする頻度とかも、ちょっと増やさないとあかんかなって思いますね、確かに。
うーん。 ああ、接触頻度が高いと打ち解けますよ、やっぱり。
そうですね。うん。いや、色々と今日相談乗ってもらってありがとうございました。
ええ。 いえ、とんでもありません。お役に立てたら幸いです。失礼します。